Ma chissà guarda, è la stessa cosa la stessa domanda che mi che mi sto ponendo io, però, mhmm, sai una volta era un evento attesissimo, ehm, più o meno a ridosso di Natale, forse inizio dicembre c'era era
Ma Mh, mh-mh-mh, è vero. A' voglia Sì, sì, più o meno quello.
Mh, quindi tutti i bambini lal e anche i genitori aspettavano questo momento, ehm, mi ricordo che riviste come TV, sorrisi e canzoni pubblicava in anteprima i testi delle canzoni che si ritagliavano, si tenevano da parte, perché così poi uno poteva la settimana successiva quando iniziava la ehm, il concorso canoro, perché era proprio una una gara, ehm, le le si poteva cantare. <chuckles>
Mh-mh. Sì, sì, era il il Sanremo dei piccoli fondamentalmente, no. Lo aspettavamo, lo aspettavamo con ansia. Ehm
Esatto. E e quindi alcune di queste canzoni che poi son diventate dei tormentoni, dei le canzoni di pubblicità, più o meno le le sappiamo tutti e, non lo so, le le ricordo anche con un certo <chuckles> grado di imbarazzo; <chuckles> tipo il pulcino
Uh. I pulci ehm, sì, il valzer del moscerino, ehm, le tagliatel
Sì, Pancio portava il poncio, le tagliatelle di nonna Pia. <chuckles>
le tagliatelle di nonna Pi Mamma mia, bellissima.
No, con queste vocine carine di di bambini che che poi si mhmm, si si a volte sbagliavano, no, avevano anche dei difetti, insomma alcuni erano proprio piccoli.